Eh. Como que a gente pode reconstruir amizades que foram esfriando, assim, com o tempo?
Olha, depende, né, depende como foi que esfriou, s se esfriou porque você mudou de cidade ou porque a pessoa mudou. Aí, hã, é mais complicado, né? Hã?
Uhum. Ou se foi uma briga, né? <chuckles> Ou se foi uma briga, uma coisa assim.
Bo Ah, porque também tem isso, se bem que você falou também pode ser por uma briga, né?
Aham. Exato.
Agora, assim, ó, se foi pela distância, eu acho mais complicado, mas eu acho que uma verdadeira amizade, por mais você fica, assim, anos sem ver a pessoa, quando você vê, é como se você tivesse visto ela ontem, né?
Aham. Exato. Você falou que acha complicado, assim, quando as pessoas mudam, mas você acha mesmo com tantas ferramentas, redes sociais, telefone, chamada de vídeo, você acha, eh, complicado re-esquentar a amizade?
Eu É, eu acho, porque, eh, a vida da gente é o presente, é aquilo que tá na nossa frente. Você entendeu? E, às vezes, os horários não são iguais, né? Por exemplo: eu estou na Europa e eu sou da América do Sul, então, ah, só aí tem o fuso horário. Então
Hum. Ah. Aham. É verdade. Hã. É, que já complica um pouco, né?
É porque, às vezes, assim, você tá numa boa hora, mas ,aí, é a hora que a pessoa tá almoçando, aí, uma hora boa pra pessoa, uma hora que você já está dormindo.
Uhum. Sim. Às vezes, você quer contar muito uma coisa para alguém, mas, aí, a pessoa já tá num horário ali que não dá. Acontece isso muito?
Então, assim. Com certeza, até com a minha família, você entendeu. Então, quando é uma questão. assim. de fuso horário, é complicado, né. Mas, claro, que a gente pode cuidar, né, tipo, de vez em quando, tenta quebrar essa barreira, eh, mandar uma mensagem, né, manda uma foto pra atualizar a pessoa, né.
Uhum, Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Você tem algum exemplo, assim, de amizade sua, que estava bem fria, mas que você conseguiu reconstruir?
Tenho. Então, quando eu tinha lá, os meus vinte e poucos anos, né, eu tenho uma amiga, que é a minha amiga ainda, mas que, também, não mora mais no mesmo país, então, é mais difícil de falar com ela, né.
Ah, me conta. Hum. Ah, ela mora na América do Sul e você na Europa.
Isso.
Ok.
Ela, ela teve uma crise de ciúmes com o marido dela, né, e me acusou, né, hã, falou que eu falando que eu dei bola para ele e não é verdade, o marido dela, eh, ele é uma pessoa, assim, ex-marido no caso, né, mas na época era o marido. É. Ele é uma pessoa, assim, que pega muito, né, então ele pega nas pessoas, ele fala com você, ele pega na sua mão, ele pega no seu braço.
Ah. Hum. Hum. Aham. Na época marido, sim. Ele é aquele que fala pegando, fala tocando. Aham.
Isso. E ele é assim, não só comigo como todo mundo, mas como era uma festa, todo mundo já tinha bebido, já estava mais sensível, vamos dizer assim, né?
Ok. Aham.
Ele fez isso comigo, ficou falando e pegando na minha mão, contando história e ela viu, e ela teve uma crise ali, entendeu? Na frente de todo mundo.
Olha só. Ai, que deselegante, que desagradável. <chuckles>
Não, foi horrível. E até a mãe dela estava na festa e a mãe dela deu razão pra mim, até a mãe dela.
Uhum. E você não entendeu nada, porque você pensou: "Meu Deus. Mas como assim?"
É, na hora, eu fiquei meio assim. De uma certa forma, eu entendi, hã, porque assim
Ah.
a história é mais complexa, né. Eh, co fui eu que conheci ele, entendeu, e eu era muito afim dele.
Aham. Ah tá, já tinha ali uma história.
Eu, né. É. Só que ele não correspondia, ele não era fim de mim, você entendeu.
Ah, ele ficou a fim dela.
Não, e assim e, hã, isso, né, no começo, depois a gente ficou amigos, né. E a gente ficou super amigos, aí eu apresentei à ela.
Uhum. Ok, ok.
Você entendeu, eu já eu já tinha passado essa fase, que eu era apaixonada, que eu não fui correspondida.
Mas ela sabia disso?
Ela sabia disso.
Ok, aham.
Mas tudo bem, eu gostava tanto dela, que eu, né, já já tinha deixado pra lá, eu já sabia também que ele não era fim de mim, que não adiantava insistir, né.
Exato.
E aí, eh, eu acho que ela ficou com isso na cabeça, você entendeu, como se ela tivesse roubado a minha paquera, alguma coisa assim. Tá
Hum. E aí, vendo aquela cena ali, de vocês conversando, ele tocando, tocando, ela pensou: "Ah, pronto, estão tendo, ali, um uma alguma coisa na minha frente".
Isso.
Uhum.
Mas eu acho que ela esqueceu que ele é assim.
É, essa é a questão, isso é uma é uma característica dele, né. <chuckles>
Exatamente, não sou eu. Eu não sou eu que fico pegando, você entendeu.
Aham. Ok. Sim.
Aí a gente ficou uns 2 anos sem se falar por causa disso.
Hum. Olha só. E quem que foi atrás, ela ou você, para retomar a amizade?
Hã, olha, eu nem lembro direito, viu, mas eu acho que fui eu, porque sempre eu eu acho que eu sou menos orgulhosa do que as pessoas, assim, da minha volta.
Ai, você sentia muita falta dela.
É, porque assim, ela é mais velha do que uns 3 anos, né. Então assim, eu aprendi muita coisa com ela, eu conheci ela quando eu tinha 12, então foi naquela época, assim, que você está aprendendo tudo.
Aham. Uma amizade de infância.
Né.
Aham.
Então assim, eu adorava, assim, a gente escutava música juntas, né, porque na época você não tinha YouTube, nada disso, você tinha que comprar disco, e tal.
Aham.
A gente ficava na casa dela ouvindo disco, ela vinha na minha casa para ouvir também, a gente começava a sair para as e, nas danceterias de domingo. <chuckles>
Ah, exa na matinê, né, iam juntas, descobrindo, ali, a vida.
Isso. Isso. Nossa, muitas coisas que eu aprendi, ela estava do meu lado.
Uhum. Uhum.
Né. E aí, hã, acho que nossos amigos é que conseguiram também quebrar um pouco o gelo, né. E
Talvez eles viram, né, que vocês as 2 estavam ali, meio que sofrendo com a falta uma da outra, por uma bobeira.
Exatamente. Que a gente tinha se afastado, né, e que ela estava sendo muito orgulhosa. Não tô falando que eu sou a perfeita e que eu não errei, tá.
Uhum. Uhum. Claro, claro.
E aí, eh, a gente combinou de se encontrar, né, num barzinho super legal, super bonito, assim.
Aham.
E aí, a gente começou a conversar. E aí a gente não conseguia nem tocar no assunto do problema.
E aí vocês falavam de como f tinha sido a vida nesses últimos 2 anos, colocando, ali, uma outra, eh, com o papo em dia. Como é que foi?
Mais ou menos isso. A gente f parecia a nossa, o início da conversação não foi assim: "Ah, desculpa. Ah, aconteceu isso e aquilo. Não não fui eu, o que", não, não foi nada disso. A gente começou a perguntar do dia a dia, das coisas. Eu acho que no final, na hora que a gente foi se despedir, que a gente falou, entendeu: "Olha, desculpa, não vamos nunca mais falar desse assunto". E aí a gente prometeu que a gente não ia mais tocar nesse assunto.
Aham. Ah. Então, o rolou, ali, um pedido de desculpa, pelo menos.
Rolou, mas também rolou isso, porque eu acho que, como tinha esse orgulho de não admitir o erro e tal, né, a gente falou assim: "Nunca mais a gente vai tocar nesse assassun nesse assunto, esse assunto morreu.
Uhum. Aham. E nunca mais tocaram.
Nunca mais.
E vocês continuam amigas até hoje, como é que é?
Sim, então, quando, né, eu vou pra lá, primeira coisa, eu ligo pra ela.
Aham. Ah, olha só.
Né, eu tenho uma outra super amiga minha também, mas com ela, assim, a gente nunca brigou desse jeito, pode pode até ter tido alguma coisinha ou outra, né, mas nunca foi assim, de ficar 2 anos sem se falar, né.
Sim. É, hum, bastante tempo, né.
E aí, pra reconstruir, né, a amizade, foi assim também de leve, né. Eu não quis invadir, não quis impor muita coisa, deixei as coisas irem acontecendo, porque nesse meio tempo, também, ela, eh, foi tendo outras amigas, né.
Uhum. Uhum.
Eu também fui tendo outras amigas.
Mas esse ponto que você trouxe é muito importante, de ir reconstruindo naturalmente, sem tentar ser muito invasivo, né.
É, porque a gente sente que é forçado, né, e tudo que eu não quero é forçar as pessoas. O é uma vez a minha avó falou, né, hum, a minha avó paterna, né.
É. Aham.
Ela falou uma coisa assim, que eu guardei para sempre, né.
Sim.
Ela já estava numa casa de repouso, né, já estava assim, m eh, bom, na época a gente não falava Alzheimer, né, mas eu acho que ela já tinha um pouco, né, de Alzheimer.
Já estava bem velhinha. Ok.
Aí meu pai não tinha ido visitar ela, né. Eu tinha ido com uma outra tia
Hum.
aí eu falei assim: "Pai, hã, pai não, vó, você quer que eu fale para o meu pai vir aqui te ver?". Ela olhou bem na minha cara, falou: "Não". Aí eu falei: "Por quê?", falou assim: "Ele tem que vir aqui porque ele quer vir, não porque alguém pediu pra ele vir, né. Eu só vou saber que ele
Olha só. É, e ela tá certa, né.
"que ele tá afim de me ver se ele vier aqui sem ninguém obrigar ele. Então, se o dia que ele quiser, ele vem", e isso ficou na minha cabeça.
Olha só. Aham. E aí você levou para o coração, né, de tipo, não dá pra forçar ninguém.
Total. Não, é pior.
Uhum.
É pior, né, talvez até esses relacionamentos tóxicos venha dessa coisa, entendeu? De forçar uma situação que não deveria existir.
É verdade, pode ser. E já rolou de você ter uma amizade que esfriou e aí você aceitou e seguiu em frente, não não foi atrás da pessoa?
Sim, porque na verdade, né, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vai tomando nossos rumos e os caminhos vão nos separando, né, então, na verdade, não é que você deixou de gostar da pessoa, é porque, realmente, a vida te levou para caminhos completamente diferentes, né, e aí quando você já tá em um outro
É, e o ciclo de amizade também vai diminuindo um pouco, quanto mais você vai ficando velho, né?
É, é isso mesmo, porque não é que é uma escolha: "Ah, eu quero que esfrie e e tal." É natural, é assim, né, porque quando você muda, você conhece outras pessoas, então você vai se dedicar às outras pessoas, nã hum, né, senão fica impossível se dedicar a todo mundo que você conheceu.
Aham. Aham. É verdade e, como você comentou no início, é mais a vida acontece com quem tá ali mais pró próximo de você, né, agora que você mora em outro país, como você falou, às vezes você tem os seus amigos ali daquela cidade que você tem mais contato físico, eh, mas não significa que você não goste mais das amigas que estão ali no outro país, né, no seu país de origem.
Com certeza. E quando eu tenho a oportunidade de ir, né, e as pesso eh, e dá para eu ver algumas pessoas, porque não dá pra ver todo mundo, né.
É, ainda tem isso, né.
É, não dá pra ver todo mundo. Mas eu gosto, assim, de de ver não, assim, 1 por 1, né, assim, eu tô exagerando, mas quase isso, pra eu poder realmente passar esse tempo com a pessoa, entendeu. Falar só com ela, olhar só para ela, <chuckles> né, porque quando você tá fora, e você vai encontrar todo mundo, aí fica difícil, você não dá atenção pra todo mundo.
Aham. Uhum. Fazer aquele mesão, todo mundo junto, né.
Um dia assim, é legal, né, porque ai você vê todo mundo, mas s eu queria conversar com cada um, e não dá tempo, é super frustrante.
Aham. É verdade, é verdade. E depois assim, de retomar o contato com a pessoa, eh, como é que você mantém esse contato com com essa sua outra amiga? Por exemplo, vocês se falam no WhatsApp, se seguem nas redes sociais, troca um "like" e outro ali. Você falou que visita ela quando vai ao Brasil, mas, eh, no dia a dia, como é que faz pra manter esse contato?
Então, no WhatsApp não, porque eu demorei, né, pra me conectar ao WhatsApp. Antigamente eu tinha o Facebook, aí no Facebook dava pra dar uns like e tal, fazer uns comentários, né?
Aham. Uhum. Ela estava fazendo, ela viu o que você estava fazendo também.
Isso. Mas agora eu já nem entro mais também, então eu acho, assim, hã a essa questão das redes sociais ficou um pouquinho pra trás pra mim, pelo menos nessa parte da América do Sul, né, porque faz o quê, 2 ou 3 anos só, que eu aderi ao WhatsApp.
Ah. Aham. Olha só! <giggles> Antes você fazia o quê? Ligação, era por ligação.
É. Era por ligação. Isso, porque eu acho que é isso, né, como eu te expliquei no começo, eu acho que eu estou muito aqui no meu presente, né? Então, eu eu consigo me dar totalmente, né, às amizades que estão próximas de mim ali no momento e aquelas que não estão ali no momento, elas estão no meu coração, entendeu?
Uhum. Hum. Ok, quer o bem delas e é isso.
Pra sempre, né?
Aham.
Então, assim, n né, eu te dei esse exemplo dessa minha amiga, eu acho que a gente reconstruiu, a gente reconstruiu a amizade, né? Eh hã, uma vez, assim, ela me pediu para fazer um trabalho com ela, né, eh, <clicks tongue> em f eh, videoconferência. Então, a gente fez vários trabalhos juntos em videoconferência. Então, mesmo a gente estando distante, a gente ainda conseguiu trabalhar juntas.
Uhum. Uhum. Ah, isso
E eu tenho orgulho dela. Eu acho que ela é uma boa profissional, acho que ela é uma boa pessoa, né? Na época, se ela teve aquele ataque de ciúmes, ela tava devia estar fragilizada com alguma coisa que ele fez, acabou sobrando pra mim.
Aham. Também ela era muito jovem, né? Vocês eram jovens, como você comentou.
É, imaturas.
Exato. Eh, você
Né, ela foi mãe aos 20 anos, então acho que isso também a influencia, né.
É, total. Você tem algum conselho, assim, para um conselho prático, para quem está tentando reconstruir uma amizade?
Olha, assim, primeiro lugar, não seja orgulhoso. Se essa amizade é importante para você, não tem problema você ir lá, pedir desculpas, eh, mesmo que você não tenha sido o único culpado, entendeu. Mas não tem problema, isso é uma coisa que que não deveria impedir você. Hã?
Uhum. É. Alguém tem que dar o primeiro passo, né. Alguém tem que dar o primeiro passo, ali, né, não pode ficar os 2 com orgulho.
Exatamente. Exatamente. E aí falar, né, "Que a amizade é importante, que o que aconteceu é no passado, vamos pensar daqui para frente". E tentar, né, ter um compromisso, e falar: "Olha, não vamos mais deixar isso acontecer. Se essa amizade é tão importante, então vamos fazer de tudo, né, pra que ela seja mais forte, né, do que o o, eh, as nossas fraquezas, né".
Uhum. Olha, perfeito. Muito obrigada por compartilhar as suas experiências, seu ponto de vista sobre amizade. Eh, gostei muito da nossa conversa, foi ótimo falar com você.
Olha, obrigado também, porque você me fez pensar nessa minha amiga, e depois essa conversa, eu acho que é bem possível que eu vá ligar pra ela, viu. E foi graças a essa conversa, muito obrigada.
<laughs> Olha, perfeita, ela eu acho que ela vai ficar super feliz.
Assim eu espero, <chuckles> obrigado por ter tocado no assunto.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, tchau.